Bu son zamanlarda şirketler uzaktan çalışma modeline geçtiler ya, benim bununla ilgili gerçekten büyük sıkıntılarım var aslında. Çünkü önceden, böyle, 5 gün ofise gidiyorduk. Orada sosyalleşiyordum. Arkadaşlarımla güle eğleye eğlene aslında vakit geçiriyordum ama son, böyle, ımm, 3-4 yıldır evden çalışıyorum. Böyle, ofis açık ama çok nadir gidiyoruz ofise. Eee, evden çalışınca da, böyle, tek başımayım. Iıı, canım sıkılıyor. Böyle, odaklanma problemi yaşıyorum. Hatta bazen, yani, geç kalkıyorum, çalışamıyorum. Bu evden çalışmak beni, eee, hiç motive etmiyor açıkçası. Bu, uuu, uzaktan çalışma beni gerçekten çok yıprattı bu son zamanlarda. Bence verimliliğim de düştü. Bununla ilgili açıkçası senden birazcık yardım isteyecektim. <scoffs>
Tabii. Evet. Anlıyorum. Anladım. Eee, tabii öncelikle, eee, bunu benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Eee, aslında uzaktan çalışmaya geçmek, eee, başta çok cazip görünse de, böyle, ev ortamıyla iş ortamının birbirine karışması, eee, çoğu kişinin hayatında zorluklar çıkarıyor aslında. Eee, yorgunluk ve tükenmişlik yaratabiliyor, eee, kişilerde. Bu yüzden hissettiğin zorlanma kesinlikle normal ve, eee, yalnızca senin başına da gelmiyor. Bunu da belirtmek istedim. Eee, sana daha iyi destek olabilmek için önce durumu, böyle, biraz daha net anlamak istiyorum aslında. Eee, bu yüzden sana bir birkaç, böyle, soru sormak istiyorum öncelik olarak. Eee, mesela evde, eee, gün içinde, işte, ev işlerine ne kadar zaman harcıyorsun, evde kimlerle, eee, yaşıyorsun ve, işte, ev işlerini nasıl paylaşıyorsunuz?
Hı hı. <scoffs> Hı hı. Tabii. Şöyle, tek yaşıyorum ben. Eee, gün içinde ev işlerini şu şekilde yapıyorum. Mesela çalışmam var, çalışmam gerekiyor diyelim. Bu arada benim çalışma saatlerim, yani, esnek gibi diyeyim. Mesela 9-6 çalışıyorum ama değişebilir. Hani, 10.00'da başlayabilirim, belki öğle aramı kısabilirim ya da biraz daha erken başlarım, 08.00'de başlarım, erken bitiririm, birazcık bana kalmış durumda. O yüzden de mesela uyumak istiyorsam uyuyorum, birazcık geç kalkıyorum, işe öyle başlıyorum ama, böyle, mesela çalışırken, ay, di diyorum, şu çamaşır makineye çamaşır atayım, hadi gidiyorum makineye çamaşır atıyorum. Böyle, ev işlerini de ben yapıyorum bu arada tek olduğum için. O yüzden evdeki her şey bana ait. Çalışma saatlerim de esnek. Eee, böyle bir düzen kurdum ama mesela çalışırken ev işlerine de yöneldiğim için o çalışmam aksıyor. Mesela ofiste olduğumda öyle bir şey olmuyordu. Ofiste sadece çalışıyordum ama evde diyorum ki canım sıkılıyor. Mesela, eee, bırakayım da şu işi, gideyim çamaşır atayım ya da bir evi süpüreyim. Hani, hemen dikkatim dağılıyor, ev işlerine kaçıyorum.
Çok iyi. Anlıyorum. Hı hı. Anladım. <smacks lips> Evet, anladım. Tabii, eee, <exhales> basit, yani, söylediğimiz gibi gerçekten, eee, ev işleriyle, eee, çalışma saatlerimiz gerçekten karışabiliyor gün içerisinde. Eee, peki, bir sorum daha olacak sana. Eee, çalışma alanın nerede acaba? Yani, mesela, ayrı bir odada mı, yoksa daha çok, böyle, salon, mutfak gibi ortak bir ortamda mı, mesela?
Eee, çalışma alanım salonda, ııı, ama, böyle, mesela, çalışma masam var, ııı, yani, etrafında dikkat dağıtıcı çok fazla şey yok. Hani, televizyon, ııı, kesinlikle çalışma masamda değil, arka tarafımda kalıyor ve kendime ait bir çalışma masam var. Orda çalışıyorum, ııı, ama, eee, dediğim gibi yeterli olmuyor açıkçası. Mesela, belki de bir odam olsa daha mı iyi olurdu, bazen düşünüyorum gerçekten.
Anlıyorum. Tabii, anlıyorum, yani, evet, gerçekten, eee, belki, böyle uzaktan çalışırken aslında, eee, kişinin kendi odasının olması veya kendine özel bir çalışma alanı olması belki de, eee, gün içerisinde çalışmanı daha aktif olarak, eee, etkileyecektir diye düşünüyorum, tabii ki. Peki, bir sorum daha olacak. Eee, ç uzaktan çalışma seni duygusal olarak nasıl hissettiriyor ve günün sonunda, eee, işin bittiğini hissettiren, böyle, bir, eee, <tsk> rutinin var mı? Bunu merak ediyorum. Yani, mesela, yoksa bilgisayarın hep açık mı? Ve sen sürekli işteymiş gibi hissettiriyor. Yani, daha çok duygularını da merak ediyorum aslında.
Hı hı. Şöyle, bilgisayarım hep açık ama şöyle, eee, iş bitti diyelim, mesela, 6'da direkt bilgisayarı kapatıyorum, tabii ki. Eee, kendi şahsi bilgisayarımı açıyorum veya o an, eee, kalkıyorum ekrandan zaten direkt. Eee, işte, yemek hazırlayacaksam yemek hazırlıyorum. E, evden çalıştığım için zaten bütün gün evde olduğum için, sosyalleşemediğim için de dışarı çıkmaya çalışıyorum aslında. Yemeğimi yiyip sonra bir yürüyüşe ya da bir arkadaşlarımla buluşmaya çıkıyorum. Çünkü, ııı, zaten bütün gün evdeyim. Önceki hayatıma baktığımda ofise giderken, eee, mesela ofisten sonra koşa koşa eve gidiyordum. Çünkü, ııı, bütün gün dışarıdasın, sosyalleşiyorsun, arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun, yoruluyorsun. Eve de dinlenmeye gidiyordum açıkçası. Ama şimdi, eee, tam tersi, zaten bütün gün evdeyim, bilgisayar başındayım, kimseyle konuşmamışım. Hani, konuştuysam da telefondan, böyle, 1-2 kere arkadaşlarımla yazışmışımdır, ailemle konuşmuşumdur ama onun dışında, hani, sosyalleşme açısından çok fazla bir şey yapmıyorum. Eee, ne oluyor o yüzden, iş bitince direkt laptopu kapatıp, bilgisayarı kapatıp, yemek yiyip direkt kendimi dışarı atıyorum açıkçası.
Evet. Anlıyorum. Tabii. Anlıyorum, evet. Eee, yani, tabii, bu ev, eee, ev, yani, <tsk> hani, şöyle söyleyeyim; uzaktan çalışmaya geçiş ve, işte, ev içerisindeki, emm, <tsk> işlerimizi yapma ve sosyal hayat dengemizi kurma biraz zor olabiliyor ilk zamanlarda. Ya, ben sana, böyle, birkaç, eee, tavsiye aslında şu şekilde verebilirim. Mesela, emm, <tsk> basit görev listeleri yapman ve, işte, eee, hangi gün ne yapacağına karar vermen aslında, böyle, senin gün içerisinde planlama yapmana daha destek olabilir. Eee, hiç, böyle, bir planlama yapmayı ya da, işte, bir yazarak, ııı, ya da herhangi bir uygulama kullanarak, böyle, bir şey yapmayı düşündün mü? Sence bu işine yarar mı?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Aslında, çok işime yarar. Uygulama kullanmadım. Eee, a yazmadım da daha önceden ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü yazdığımda, ııı, iş için yapmadım ama başka şeyler için, böyle, yazıyorum, daha planlıyım. Hani, mesela, en basitinden alışveriş yapacağım, eee, işte, eee, ba a listeler hazırlıyorum kendime ve o listeleri hazırladığımda gayet, ııı, verimli geçiyor ama iş için, iş konusunda bunu yapmamıştım. Aslında, yapsam çok iyi olur. Çünkü, mesela, ben bazen, eee, böyle çalıştığımdan dolayı sabahları spora gitmek istiyorum. Eee, ama dedim ya, evden çalışıyorum, esnek saatleri, mesela, 09.00'da başlayacağım işe, 08.50'de uykumdan uyanıyorum. Hâlbuki sabah spora gitsem, eee, daha verimli geçecek günüm. Eee, belki bu şekilde senin de dediğin gibi yazarsam bunları, mesela, atıyorum, pazartesi, çarşamba, cuma, sabah sporu yazarsam, eee, yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü yazarak, eee, daha verimli olduğunu düşünüyorum ben kendi açımdan da, yazdığımda yaptığım şeylerin. O yüzden bu tavsiyeni mutlaka dikkate alacağım açıkçası.
Güzel. Evet. Tabii. Evet. Evet, eee, yani, bence çok işine yarayacağını düşünüyorum, eee, bu tarz bir planlamanın ve, mesela, diğer bir, eee, tavsiyem de şu olabilir: Böyle, küçük mola, eee, ritüelleri oluşturmak, yani, mesela, işte, eee, gün içerisinde çalışırken daha fazla, eee, mola vererek, eee, bazen, işte, 5 dakika esneme hareketleri olabilir ya da, eee, arada, işte, kısa nefes egzersizleri olu olabilir veya, eee, camı açıp hava alma, işte, biraz, eee, yürüme, hem, eee, evden çalışırken, eee, ya da uzaktan çalışırken genel olarak, <sniffs> eee, belki, böyle, vücudunu daha dinç hissetmene sebep olabilir aslında. Bu da sana iyi gelebilir. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, aslında harika bir fikir çünkü, ııı, baktığında ben ne yapıyorum, çalışırken diyorum ki, “İşten sıkıldığım için kalkıp, ııı, çamaşır yıkayayım“ diyorum, “Onu yapayım, bunu yapayım, televizyon izleyeyim,“ dediğimde, gerçekten hem verdiğim molaların farkına varmıyorum hem de, böyle, gereksiz olarak odakla odağımı da kaybediyorum işe karşı ama dediğin gibi, böyle, kendime, eee, geçici, hani, atıyorum saat 11.00'de 5 dakika, 10 dakika şunu yap, nefes egzersizi ya da evde herhangi bir egzersiz yapsam aslında çok güzel olur, hem de verimli olur benim için. Hem de motive de eder, yani, mesela, 11.00'de kalkıp o egzersizi veya o, ııı, kalk o molayı vereceğimi bilmek beni belki 11.00'e kadar <swallows> odaklanmış bir şekilde işimi bitirmemi sağlayacak. O yüzden kesinlikle bu tavsiyeni de dikkate alacağım.
Tabii. Lütfen. Evet. Evet. Peki, bir şey daha sormak istiyorum aslında, merak ediyorum. Uzaktan çalışırken, eee, çalışmaya odağın nasıl o gidiyor, mesela? Yani, eee, daha çok, böyle, odaklanabiliyor musun yoksa odaklanmakta sorun yaşıyor musun çalışmaya?
Eee, şöyle, ııı, aslında sabahları birazcık ilk başladığımda odaklı bir şekilde, hani, sonuçta açıyorum bilgisayarı, ne var ne yok bir bakıyorum ama şöyle bir 1 saat bir odaklı çalışabiliyorum. Sonra dağılıyor tabii ki. Ofiste olmadığım için, hani, evdeyim, eee, etrafımda gerçekten odağımı dağıtacak şeyler de var. O yüzden bir, ııı, odak dağılması yaşıyorum. Sonra, ııı, işte, bir i kahvaltımı yapıyorum, tekrar işe oturuyorum. Bu sefer tekrar odağımı veriyorum. Yani, böyle, karışık diyebilirim. Bir an odaklanıyorum, ondan sonra kopuyor odağım. Eee, öğleden sonra, özellikle öğley ııı, yemeğinden sonra zaten ağırlık çöküyor, hiç çalışasım gelmiyor. Eee, ofis ortamında da değilim, hani, toplantım da yoksa hele o öğleden sonraları birazcık, böyle, eee, verimsiz geçiyor diyebilirim genel olarak.
Hı hı. Anlıyorum. Evet. Doğru. Evet, seni çok iyi anlıyorum bu konuda da. Eee, tabii bu genel bir problem aslında. Uzaktan çalışmaya, eee, yani, a alışmaya çalışırken gerçekten böyle odak problemleri de olabiliyor. Eee, bu da senin tek başına yaşadığın bir durum aslında herkesin başına gelen bir durum. Eee, bu durumda da sana aslında, böyle, <tsk> eee, birkaç önerim olacak aynı zamanda. Mesela, işte, iş sıra eee, telefon ve sosyal medyaya biraz, böyle, sınır koymak, işte, biraz daha mesela sandalyeni, masa yüksekliğini, eee, ışık düzenini, eee, biraz daha, böyle, kendine göre ayarlarsan ve gün içinde yediğin yiyecekleri de öğle arasında özellikle çok ağır olmadan, daha, böyle, eee, hafif yiyecekleri tercih edersen belki, eee, öğleden sonraya enerjin daha yüksek kalacaktır diye düşünüyorum. Bir de mesela kendine haftalık enerji yükleme günleri yapabilirsin. Mesela kendine özel bir zaman, eee, ayırırsın haftanın 1-2 gününde ve bu, eee, günlerde, işte, hobi ya da, eee, yoga gibi, eee, değişik hareketler yaparsan belki tükenme, eee, tükenmişlik, o hissiyatın, o sıkıcı hissiyatı senden alır diye düşünüyorum. Ne düşün ne dersin bu duruma?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Aslında gayet mantıklı bir çözüm baktığında. Çünkü o 1-2 gün, ııı, spor olsun, hani, ya da yoga, eee, ya da başka bir şey beni motive edebilir aslında. Hani, eee, çünkü birazcık işten kopuş, birazcık, hani, kendime geliş, birazcık da motive edici olabilir benim açımdan. Özellikle de sabah yaparsam açıkçası bu fikir aslında çok mantıklı geldi ve uygulamaya çalışacağım aslında. Bir de dediğin gibi, ııı, belki hafif yesem, ııı, hafif atıştırmalıklarla geçirsem bazı öğünlerimi en azından ağırlık çökmez. Dediğin gibi öğleden sonraları daha odaklı bir şekilde işime çalışabilirim. Gerçekten çok faydalı, ııı, tavsiyeler bence bunlar. Kesinlikle uygulamaya çalışacağım. Iıı, çok teşekkür ederim verdiğin tavsiyelerden dolayı.
Tabii. Anlıyorum. Tabii. Tabii, ne demek, rica ederim. Umarım, eee, tavsiyelerim sana bir nebze olsun, eee, kolaylık sağlayabilmişimdir hayatında. Eee, bundan sonra, eee, umarım daha güzel geçecektir günlerin diye düşünüyorum.
Umarım, çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. O zaman kendine iyi bak.
Sen de görüşürüz.